देखिए, मैं तो अपनी बात करूँ ना, तो मैं स्कूल में एक बार मैंने छुट्टी ले ली थी और उस दिन ना हमारा टेस्ट था, तो मतलब ना उस दिन वो क्या होता है कि कई बार हम ना किसी चीज़ से बचने के लिए छुट्टी लेते हैं और वो चीज़ ना पोस्टपोन हो जाती है, तो फिर वो चीज़ भी दिक्कत करती है कहीं न कहीं। है ना? सब के अपने-अपने ऐज इफेक्ट के साथ-साथ, अपना-अपना अम, एक्सपीरियंस होता है जो बयाँ करते हैं ना? तो मेरा तो यही एक्सपीरियंस था कि एक बार मैं टेस्ट के लिए नहीं गई और टेस्ट तो अगले दिन था पता चला।
ठीक है। बिल्कुल। हाँ, अच्छा। ज़रूर।
तो मतलब फिर बहुत ज़्यादा वो लगा कि हाँ, मतलब छुट्टी नहीं मतलब ले लेनी चाहिए थी।
ठीक है। समझ सकती हूँ मैं, तो ये बताइए कि क्या
सब चीज़ों को कि ना सबको मतलब डील करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, हर चीज़ को, हर सिचुएशन को।
जी। बिल्कुल। तो ये बताइए कि उस समय फिर जब आपका टेस्ट अगले दिन के लिए पोस्टपोन हो गया, तो क्या आप उसके लिए तैयार थी?
बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे लगा था कि मतलब टेस्ट हो चुका है, मैं आराम से जाऊँगी स्कूल और मज़े करूँगी तो ये चीज़ें होती है कि अपने-अपने
अच्छा। अपने-अपने दोस्तों से, सहपाठियों से किसी से पूछा नहीं था कि टेस्ट हुई हुआ है, नहीं हुआ है?
एक्चुअली उस टाइम पे इतना फ़ोन पे बात करना जैसे अब हो गया है ना कि हर चीज़ के लिए पिच पूछते रहते हैं, ग्रुप्स बने हैं फ़ोन पे, तो वो चीज़ें उस टाइम नहीं होती थी। मतलब हम तो मतलब स्कूल में ही जाके मिलते थे, खूब बातें करते थे, तो वही दिन सही थे वैसे तो स्क्रीन टाइम से भी दूर रहते थे कहीं न कहीं और ये फालतू की चीज़ें एक्टिविटीज़ भी जी।
हाँ। बिल्कुल। ज़रूर। अ, वाक़ई में आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो फिर उस टेस्ट के दौरान फिर आपने कैसे टेस्ट दिया? कैसे नंबर आए आपके?
देखिए, मैंने तो टेस्ट दे दिया था जैसे-तैसे जो भी मुझे याद था, जो भी मैंने क्लास में सुना था वही लिख दिया था। हाँ, पास हो गई थी बट हाँ, कम नंबर थे अ
ठीक है। अच्छा।
तो ऐसा होता है कि हाँ, जब प्रिपरेशन नहीं होती है, इतना दिमाग नहीं होता था कि छुट्टी ली है तो पढ़ लेती हूँ उस चीज़ का। <chuckles>
<chuckles> वाक़ई आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मतलब उस समय आपके दिमाग में नहीं आया ऐसा कि मैं चीटिंग कर लेती हूँ, मैं किसी और से देख लेती हूँ। शायद मेरे नंबर अच्छे आ जाएँगे?
जी।